ปกติแล้วเป็นคนที่แต่งตัวตามสไตล์ตัวเอง หรือว่าแต่งตาม Trend น่ะคะ?
อ่า โดยปกติแล้วเลยอะค่ะ เป็นชีวิตประจำวันชอบแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองค่ะ
อืม สไตล์ของตัวเองนี่ คือยังไงอะคะ?
ก็คือ อ่า แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะ แล้วแต่อารมณ์และสถานที่ อ่า ส่วนใหญ่ <chuckles> ค่ะ ส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบถ้า ถ้าให้จัดลำดับอะนะคะ จะเป็นสถานที่ก่อนแล้วกัน สถานที่แล้วถึงมาอารมณ์ เพราะว่า เอ่อ คือแบบถ้าจะเอาอารมณ์เราเป็น ใหญ่ ถูก ถูกค่ะ ประมาณนั้นเลย
อา ดูกาลเทศะก่อนเนาะ อา แล้วอย่างงี้ ถ้าเกิดว่า มันเคยมี Trend ไหนที่มาแรง ๆ แล้วเราอยากลองตามเขาบ้างไหมคะ?
อืม อืม ๆ อ มีแบบ มีเห็น Trend มา อ แรง แต่แบบดูแล้วแบบมันไม่ใช่สไตล์เราอะค่ะ ไม่ <tsk> ไม่ค่อยจะมีที่แบบ อาจจะ ยอมรับว่าอาจจะมีบ้าง เพราะว่าที่แบบเอาแบบ เอา Trend มา มาปรับประยุกต์กับตัวเรา คือไม่ได้ตาม Trend จ๋า นึกออกไหมคะ?
อืม ค่ะ อา แล้วพอจะมีตัวอย่างที่เหมือนกับว่า เรารู้สึกว่าทุกคนอะแต่งตัวแบบตาม Trend แต่เราอะเลือกที่จะไม่ตามแบบให้เห็นชัด ๆ ไหมคะ?
อืม อ๋อ ก็ถ้าให้เห็นชัด ๆ เลย ก็คืออย่างเช่น ช เวลาซื้อเสื้อผ้านะคะ คือจะไม่ได้เป็นคนที่ช็อปปิงบ่อย อันนี้ อันนี้น่าจะเป็นอันดับแรกที่แบบบอกได้ว่า เราไม่ได้หมายความว่า อุ๊ย ถ้ามีแบบ อันนี้เสื้อผ้า อ อันนี้ออกมาใหม่ แบบนี้ออกมาใหม่ อ่า ช่วงนี้ฮิต เอ่อ ส สมมุตินะคะเป็นแบบเสื้อผ้าตัวใหญ่ ๆ หรืออะไรเงี้ย
ค่ะ อืม แบบนี้ อะฮะ ก็คือไม่ค่อยอินกับคำว่า ของมันต้องมี อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ?
ใช่ค่ะ ไม่อินเลย คือ คือ คือเรา เราไม่ติด เราไม่ติดที่ใครอิน อันนี้ อันนี้คือแล้วแต่ความชอบเนาะ แต่ส่วนตัวเราอะ เราจะไม่ เพราะว่า 1 คือเรา อาจจะด้วย ด้วยแบบ <tsk> เป็นคนที่ชอบอะไรที่เหมาะกับตัวเองอะค่ะ คือถ้าเราใส่อะไร สมมติว่า ถ้าเขาแบบนิยม เอ่อ นิยมเสื้อผ้าแบบ หลวม ๆ หรือตัวใหญ่ ๆ อย่างงี้ อันนี้ยกตัวอย่างเนาะ แต่เราดูแล้วว่า มันไม่ได้เข้ากับเรา
อืม ค่ะ อืม ค่ะ มัน อ่า ไม่ได้เข้ากับ รูปร่างของเรา อะไรแบบนั้น
อืม ใช่ พอทีนี้ปุ๊บ พอมันไม่ได้เข้ากับรูปร่างของเรา อย่างเช่น เวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ย แน่นอนเวลามันมี trend ใหม่ ๆ อะ มันต้องมีเต็มอยู่ทุกร้านทุกที่ ถูกไหมคะ มันก็เป็นอะไรที่ เลือกได้ยาก จะ หรือหลีกเลี่ยงได้ยาก
ค่ะ อืม เพราะว่าเขาก็จะทำตามกัน ราคาก็จะ ใหม่ ๆ ทั้งราวก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าแบบนั้นไปเลย
ถูกต้องค่ะ ก็เลยถึง ถึง ถึงบอกว่าแบบ เลย เราเลยไม่ได้ช็อปปิงบ่อย เพราะ เพราะเราไม่ได้ตาม ไม่ได้ตาม trend แต่ว่า ก็มีที่แบบไป ไปร้านเสื้อผ้า แล้วก็ไปลองเสื้อผ้าที่เขามาใหม่ ๆ แบบ trend แรง ๆ อย่างเงี้ยน่ะนะ แต่พอเรา เราลองแล้ว แล้วมันไม่ใช่ตัวเรา แล้วก็ไม่ได้เหมาะสมกับรูปร่างของเราเนี่ย เราก็จะไม่เอา
อืม ค่ะ ก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อตามเขา
ใช่ค่ะ เราก็จะเอาเสื้อผ้าเก่า ๆ ของเรานี่แหละ อะ อืม ก็ไม่ได้ว่าเก่า มากมาย ดูเก่านะ แต่ แต่แบบว่า <chuckles> ใช่ ๆ ก็เอามาประยุกต์ ปรับ เขาเรียกว่าอะไร ใส่ เอาเสื้อตัวนั้นใส่กับ ก กางเกงยีน อ่า วันนี้ แล้วก็ อ่า วันต่อมากางเกงยีนตัวเดิม แต่เปลี่ยนไปใส่กับเสื้อเป็นลายลูกไม้เล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แทนที่จะเป็นเสื้อยืด ก็สลับกันไปมา ประมาณเนี้ยค่ะ
อืม <chuckles> เอามาประยุกต์ อา มันก็ ก็คือ แล้วมีความรู้สึกไหมคะว่า มีบางไอเทมที่รู้สึกว่าเข้าได้กับทุกสไตล์เลย?
อืม มีค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ย เวลาซื้อเสื้อผ้าจะชอบเป็นคนเลือกแบบเรียบ ๆ โทนเรียบ โทนเสื้อผ้าไม่มี ไม่มีลายเยอะ
ค่ะ อ่า ก็คือด้วยสีด้วยหรือเปล่าคะ? ต้องเป็นแนวสีนี้ โทนแบบนี้ อะไรอย่างงี้
ค่ะ สี สีนี้ก็ไม่ได้ติดมาก สี เอ่อ อาจจะเป็นขาวดำ อ่า ซ สีอะไรได้หมด เพียงแค่ว่าจะไม่มี ไม่มีเพนต์ ไม่มี ล ลาย ลวดลายเยอะเท่าไร
อืม ไม่มีลวดลายที่ฉูดฉาด
ค่ะ เพราะ เพราะมันจะใช้ได้ตลอดเวลา อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อ๋อ อันนี้ก็จะเน้นที่ลวดลายที่มันดูใช้ได้กับทุกโอกาส ถูกต้องไหมคะ?
ถูกต้อง ค่ะ แล้วแบบเนี้ยคนจำไม่ได้ไง <laughs> คือแบบว่า ใส่กี่ ครั้งคนก็จำไม่ได้ หมายความว่า คือ ถ้า ถ้าเรามีเสื้อแบบลายเยอะ ๆ นึกออกไหม? เราใส่ครั้ง 2 ครั้งเนี่ยเพื่อนจำได้แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
อา หือ <chuckles> อ๋อ อ๋อ ก็จะรู้ว่า อันนี้คือเสื้อตัวเดิมนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีลายแปลก ๆ มีลายหลาย ๆ แบบ คนก็จะจำไม่ได้ว่า "อันนี้ใส่หรือยังนะ?" <chuckles>
ถูก ๆ อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเทคนิคของตัวเอง ก็ ก็คือจะ จะเน้นแบบเรียบ ๆ แต่ว่าอยู่ได้นานแบบเนี้ย ค่ะ แล้วก็จะ อ อ เน้นเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีน อันนี้จะแบบรู้สึกชอบอะ รู้สึกว่าใส่เท่าไรก็ไม่เบื่อ อ อ่า ก็จะ เปลี่ยนรอง เท้าเอา เปลี่ยนกระเป๋า
อือ อือ แล้ว อย่างงี้เวลาซื้อเสื้อผ้าอะค่ะ เราดูอะไรก่อนเป็นอันดับแรกหลัก ๆ?
หลัก ๆ เลยก็
ดูที่ราคาก่อนหรือว่าดูที่สี หรือว่าดูที่สไตล์ก่อน หรือว่าดูที่โอกาสที่จะใช้ก่อนอะค่ะ?
ส่วนใหญ่เวลาจะไปซื้อเสื้อผ้าแต่ละครั้ง น นับตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะ จะเป็นโอกาสที่ไปอะค่ะ คือ อย่างเช่น อ้าว เพื่อนชวนไปวันเกิด แล้ว อืม อยากที่จะแบบ อยากที่จะแบบ อืม หาชุด ใช่ ๆ อ่า เป็นอะไรที่พิเศษนิดหนึ่ง อ่า เริ่มเราก็จะมี มีเหมือนแบบเป้าหมายแล้วว่า เราจะหาชุดไปงานวันเกิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม หาชุดไปวันเกิดเพื่อน อา แล้วสิ่งถัดมาอะคะเป็นอะไร? ราคาหรือเปล่าคะ หรือว่าเป็นอย่างอื่น?
อ่า สิ่งถัดมาก็คือราคา ใช่เลยค่ะ
อืม แต่ก็คือเป็นคนที่ไม่ได้เน้นว่า เสื้อผ้าจะต้องแพงถูกต้องไหมคะ?
ไม่เน้นเลยค่ะ เป็นคนไม่เน้นว่า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจะต้องแพง ขอเพียงแค่แบบ อ่า เขาเรียกว่าไร อ่า คุณภาพอะค่ะ คือมองดูแล้วไม่ได้แบบ อุ๊ย แบบไม่ได้ดูว่าเป็นถูกมาก หรือแบบ คือ นึกออกไหมคะ? คือดูคุณภาพดี ไม่ได้แบบขาดง่าย หรืออะไรง่าย ไม่ได้ว่าใช้ 1-2 ครั้งแล้วแบบขาด ก็ ก็ไม่โอ ก็คือ เน้นแบบคุณภาพกลางถึงขั้นดี แล้วก็อันดับแรกก็ราคา อันดับที่ 2 ก็คือ อ่า เหมาะกับตัวเราไหม คือใส่แล้วต้องแบบใช่ ใส่แล้วปุ๊บ "อุ๊ย แบบถูกใจ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เท่านั้นเลย
อืม อา อา อ๋อ ก็คือ เน้นที่โอกาสที่จะไป ราคาที่มันสมเหตุสมผลเนาะ แล้วก็มาดูว่าเข้ากับ ตัวเราหรือเปล่า? แล้วอย่างงี้มีการมองเหมือนกับว่า ชุดนี้จะสามารถใส่ในโอกาสอื่น อะไรอย่างงี้ มองไหมคะ?
อ๋อ มองค่ะ ก็จะ จะไม่ได้เอาชุดที่มันแบบว่าใส่แล้วครั้งเดียว แล้วก็ไม่ใส่อีกเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ อือ แล้วอย่างงี้ ถ้าเป็นพูดถึงในหมวดของเสื้อผ้าประจำวันน่ะค่ะ เรารู้สึกว่า เรามีอะไรที่เรารู้สึกว่า ซื้อมาแล้วมันได้ใช้บ่อยแล้วก็คุ้มที่สุดอะคะ?
ก็ อ่า เสื้อผ้าประจำวันที่ใช้ได้บ่อย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกางเกงยีนส์ แล้วก็เสื้อ เสื้อยืดแขนสั้น แขนยาว อ่า ยืดประมาณแบบว่า อ่า สามารถใส่ไปทำงานได้ด้วยอะค่ะ พอดี เอ่อ โชคดีที่ทำงานเขาไม่ได้แบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้แบบเน้นว่าจะต้อง เอ่อ ใส่เสื้อผ้าเป็นทางการ หรืออะไรมาก อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้น อ่า เสื้อยืดกางเกงยีนส์ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบ ยืดแบบ โอ้โฮ แบบ อืม มี มีลายเยอะ ๆ หรือว่ามีคำอะไรที่มันแบบไม่สุภาพ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยถึงแบบ น เน้นเป็นแบบเรียบ ๆ ใช่
อือ ค่ะ อา อ๋อ ก็จะรู้สึกว่า ก็จะเน้นแบบเรียบ ๆ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกับว่า สบายมากเกินไป ยังสามารถใส่ไปทำงานได้อะไรแบบนี้
ใช่ค่ะ ก็คือเราอะจะไปเน้นแบบกางเกงยีนส์เสื้อยืดใช่ไหมคะ เสื้อยืดก็เปลี่ยนสีไปแล้วแต่ กางเกงยีนส์ก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์ในแต่ละวัน ขาใหญ่บ้าง ขาเล็กบ้าง ขาม้าบ้าง อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ แล้วก็ข้าง เวลาไปทำงาน ก็จะเป็นเหมือนแบบใส่เสื้อคลุมเหมือน เหมือนคล้าย ๆ สูทอะค่ะ เป็น เนาะให้มันดูแบบ อา
อือ ค่ะ ก็จะดูทางการขึ้นมาอีกหน่อย
ใช่ แต่ว่าพอเราไม่ทำงานปุ๊บเราก็ถอดสูทออก ก็ ก็ ก็กลายเป็นแบบ อืม ก็สามารถใช้ ใช้ได้ใน ในหลายรูปแบบใน ในชุด ๆ เดียว อย่างเงี้ยค่ะ
อือ พูดถึงการทำงาน ดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะ เป็นคนที่ชอบสไตล์ที่มันง่าย ๆ แล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งที่บ้าน แล้วก็ที่ทำงาน ถ้าเกิดว่ามีน้อง ๆ ที่แบบว่า เหมือนกับว่าอยากจะแต่งตัวประมาณนี้ ที่เน้นราคาที่โอเคอะค่ะ มีร้านแนะนำไหมคะว่า? เอ๊ย น้องลองไปดูร้านนี้ หรืออะไรแบบนี้อะค่ะ
ค่ะ ก็ร้านที่ส่วนใหญ่จะแบบส่วนตัวเนี่ยจะ จะ อ่า ซื้อประจำหมาย ความ ปกติไม่ได้ช็อปบ่อย แต่ว่าถ้า ส ถ้าไปช็อปปิง หรือว่าซื้อประจำ ก็จะเป็น อ่า ของ ส เอ่อ บอก บอกร้านได้ใช่ไหม? <laughs> ก็จะเป็นของ เป็นของ ZARA อะค่ะ ที่ ที่ใช้บ่อย ก็จะแบบอยู่ในราคากลาง ๆ ไม่ได้แบบแพงมาก แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปในช่วงที่แบบ อ่า ราคาเขา เขาเรียกว่าอะไร ลดราคาอะค่ะ
ได้ ๆ ค่ะ อืม อ๋อ ช่วงเซลใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ก็จะเป็นช่วงนั้น ก็จะได้ของที่แบบคุณภาพดี
อา ที่เลือก ZARA เพราะว่าเขา เขามีสไตล์ที่หลากหลายด้วยใช่ไหมคะ? สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ง่าย อะไรแบบนี้
อือฮึ ใช่ เพราะว่ามัน มันเหมือน เหมือนแบบว่า มันเข้ากับเราอะค่ะ คือ คือสมมติว่า ถ้าเราอยากได้กางเกงตัวเนี้ยปุ๊บ ถ้าเราไปปุ๊บเราเลือกไซซ์เอสสมมุติเนี้ย มันก็คือไซซ์เราเลย อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ต้องไปเลือกยาก เสื้อก็เหมือนกัน บางทีอย่างเสื้อยืดเป็นคนชอบเสื้อยืด อาจจะมีแบบมีแขนกรุ๊งกริ๊ง อะไรบ้าง นิด นิดหน่อย อย่างเงี้ยเนาะ <laughs> แบบให้มันแบบ เออ ดู ดูเป็นสาวหวานขึ้นมานิดหนึ่ง อ่า ก็จะแบบบางทีไม่ต้องลองนะ คือเรารู้เลยว่า ถ้าเราจับอันนี้มาปุ๊บเนี่ย มันคือไซซ์เรา เรา เราใส่แล้วมัน มันออกมาโอเค
อืม ค่ะ อา <chuckles> ค่ะ อ๋อ เพราะว่า เพราะว่าเราก็ซื้อของที่นี่หลายตัวแล้ว อะไรแบบนี้ เราก็พอจะรู้ว่า ไซซ์ประมาณเนี้ย คือเข้ากับตัวเราแน่นอน
ใช่ค่ะ ก็ ก็คือ ก็เลยจะเป็นเน้นแบบ แบบนั้น แต่อย่างที่ว่าล่ะ ซื้อนาน ๆ ทีเหมือนแบบบอกได้เลยว่า ปีละประมาณ 3 ครั้งนะ 3-4 ครั้ง อะ ให้แบบนี้ที่จะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่
อืม โอ้โฮ แล้วแต่ละครั้งให้งบตัวเองประมาณเท่าไรอะคะ?
เอ่อ แต่ละครั้ง อ ไม่มีงบ <laughs> คือ คือแบบ คือ คือ คือ คือแบบถ้า ถ้าชอบก็ซื้อ แต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ซื้อเยอะอยู่แล้วอะค่ะ ซื้อเท่าที่แบบ เท่าที่จำเป็น อย่างเงี้ย เวลาไปทีก็ อะ วันเกิดเพื่อน อ่า ปีใหม่ อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะไม่ ไม่ค่อยได้ เอ่อ เสียเงินกับพวกเสื้อผ้าเยอะ ก็จะดูแลไอ้ของที่เรามีอยู่ให้มันแบบ อ่า ใช้ได้นาน แล้วก็ mix and match อย่างเงี้ยค่ะ
<laughs> อืม อ๋อ ดี อา ก็เลย เวลาซื้อแต่ละครั้งก็เลยรู้สึกว่า เออ ไม่จำเป็นต้องจำกัด งบ เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ซื้อบ่อยขนาดนั้น
ใช่ค่ะ ก็อย่างที่ว่าแหละ เอา เอาที่เรามีอยู่มาใช้ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวก อ่า
อืม
เป็นเครื่องประดับ เป็นหน้าผม สมมติว่าแบบอยาก อยาก อยาก เป็นกรณีพิเศษว่า วันนี้ไปงานพิเศษอาจจะ อ่า ทำผมหน่อยแล้วกันวันนี้ ให้มันแบบ ดูแบบเป็นพิเศษ อาจจะเปลี่ยนกระเป๋า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเน้นไปพวก อ่า เขาเรียกว่าไร ของประดับเครื่องประดับ แอกเซสซอรี ไป อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา อะ ซึ่งพวกของประดับ หรือ แอกเซสซอรี เนี่ย ก็เป็นคนที่เน้นสไตล์ของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะ? ไม่ได้ตาม trend หรือว่าอะไร
ใช่แล้วค่ะ ไม่ตาม trend ใด ๆ ทั้งสิ้น อะไรก็ตามที่มีอยู่ ก็จะไอ้ให้ ใช้ให้มันเข้ากับชุดที่เราใส่ จะไม่ได้ซื้อ ซื้อแบบ trend อะไร มา มาใหม่ ๆ เนี่ย จะไม่ค่อยได้ตาม นาน ๆ ทีอาจจะมีแบบ อะ
อืม
เห็นโฆษณาบ่อยเหลือเกิน อะ สักครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ลอง ลองบ้าง
<chuckles> ก็ลองบ้างอะไรงี้ แล้วการแต่งหน้าล่ะคะ?
ก็ตาม ตาม เขาเรียกว่าอะไร ตามลักษณะหน้า ตามอันนี้ของเรา ไม่ ไม่มี trend น่ะค่ะ สี สีลิปสติกก็ตามผิวเรา
อา ก็คือ เราเข้า อ่า เราเข้ากับแบบนี้ ก็จะพยายามแต่งแบบนี้ โทนนี้ ไม่ได้เน้นว่า ช่วงนี้เขาฮิตแต่งหน้าแบบนี้ เขียนคิ้วแบบนี้ ก็ไม่เป็นไร ก็จะดูที่ความเข้ากันของหน้าตัวเองมากกว่า ถูกต้องไหมคะ?
ใช่ค่ะ เพราะ เพราะปกติ คือ ไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าเก่ง ก็แต่งหน้า ชอบ ชอบแต่งหน้านะคะ หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ได้ว่า ชอบออกจากบ้านหน้าสด แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเป็น หมายความว่าจะ เอ่อ คือรองพื้น อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ทา ทาไม่เป็น ก็ ก็จะแป้งปุ๊บ ๆ มี มีลิปสติก มีเขียนคิ้ว แล้วก็ เอ่อ ปัดขนตา อะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นเลยค่ะ อืม เหมือนแบบ ง่าย ๆ อืม
อืม อา อ๋อ อา ก็เลยเอาให้มันโอเค พอดีพอที่จะออกจากบ้านได้ แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่า จะต้องแต่งหน้าให้มันเลิศเลออลังการขนาดนั้น
ใช่ค่ะ เพราะว่าส่วนตัว อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นสไตล์ของตัวเอง ส่วนตัวชอบที่แบบให้มันเน้นอยู่ที่เรียบ ๆ ง่าย ๆ แล้วพอวันไหนที่มันพิเศษ อย่างเช่น เอ่อ วันปีใหม่ หรือว่าออกไปเที่ยวกลางคืน หรือไรเงี้ย ก็ให้มันแบบเด่นขึ้นมา ก็คืออาจจะต้องแบบ
อืม ค่ะ อะฮะ นิดหนึ่ง
เน้นเข้มขึ้น ให้เพื่อนมาช่วยแต่งนิดหนึ่ง หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มี ก็จะเป็นแบบนั้น
อืม แต่ก็พอจะ ล เท่าที่ฟัง ๆ มา ก็คือตัวเองอันเนี้ย เป็นคนที่รู้เลยว่า สไตล์ของตัวเองอะ คือประมาณนี้ แต่งหน้าแบบนี้ แอกเซสซอรี แบบนี้ ตัวเองค้นพบตัวเองตั้งแต่ตอนไหนอะคะ?
ก็ค้นพบตัวเองตอนสมัย คิดว่าตอนทำงานแรก ๆ อะนะคะ เพราะว่า มีความรู้สึกว่า เอ่อ ได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงาน แล้วแบบ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ใช้ของแพง แต่เขาจะคิดว่าเราใช้ของแพง ก็ เลย <laughs>
อือ อา ก็เลยรู้สึกว่า "เฮ้ย! สไตล์ฉันมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย"
ใช่ ๆ อะไรประมาณเนี้ย เขาก็จะทักว่า "เฮ้ย กางเกงอันเนี้ย ของยี่ห้อนี้ใช่ไหม? เสื้อนี้"อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบ "อืม แสดงว่า" <laughs> ใช่ ๆ เราก็แอบกรุ้มกริ่มในใจว่า "อืม งั้นแสดงว่า งั้นเราก็เน้นในสไตล์ของเรานี่แหละค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย ไม่ ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพง
ไม่ใช่ <chuckles> อือ เราก็ เป็นความภูมิใจของเรานะคะ ถ้ามีคนทักแบบนั้น
ค่ะ ก็ ก็ประมาณนั้นเลย ก็เราเลย เราเลยรู้สึกว่า เออ งั้นถ้าเราเลือกอะไรที่มัน เอ่อ เข้ากับบุคลิกของเรา รูปร่างของเรา มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของแพง ๆ เสมอไปอะค่ะ
ค่ะ หรือว่าของตามเทรนด์ให้มันเสมอไปเนาะ
ใช่ ก็ไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์
อือ วันนี้ได้เห็นมุมมองเรื่องราวการที่เป็นตัวของตัวเอง ที่เปิดโลกมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้ฟังอะค่ะ
ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็ส่วนตัวเชื่อว่า อะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดค่ะ วันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะ ได้มาคุยกันเนาะ ก็ขอบคุณค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ